ค่ะ ก็คือจะต้อง เอ่อ โทรไปน่าจะดีกว่าส่งข้อความใช่ไหมคะ? คุยกันแบบได้ยินน้ำเสียงแบบนี้ใช่ไหมคะ? น่าจะดีกว่าใช่ไหมคะ?
ค่ะ อันเนี้ยก็อยากแนะนำเลยว่า เป็นเสียงดีกว่าค่ะ เป็นเสียงเนี่ยจะดีที่สุด เพราะว่าหลายครั้งนะคะ เวลาการส่งข้อความนะคะ เอ่อ คนส่งเนี่ย อ่า มีความรู้สึกแบบหนึ่ง คนอ่าน อ่านปุ๊บ อ่า ความรู้สึกก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ อะไรแบบเนี้ยเป็น เป็นไปได้ แล้วโดยเฉพาะเรื่องที่มันค่อนข้าง เอ่อ อ่อนไหวนะคะ ต่อความรู้สึก อย่างเช่น ตอนเนี้ยก็คืออ่อนไหวต่อความรู้สึกของคุณ เพราะคุณก็กลัวว่าเพื่อนจะเสียใจนะคะ แน่นอน ด้วย ด้วยถ้าเราคุยกันแบบโทรศัพท์ ได้ยินเสียงกัน เราก็อาจจะมีแบบสามารถอ้อนเขาได้ สามารถบอกเขา "อุ๊ย เนี่ย อยากไปจริง ๆ นะ ขอโทษนะไปไม่ได้จริง ๆ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มัน มันจะแบบทำให้เขารู้สึกได้นะคะ แต่ถ้าเป็นข้อความปุ๊บเนี่ย อ่า เขาไม่ได้ยินเสียงเรา เขาไม่รู้ว่า เอ่อ จริง ๆ แล้วแบบ แน่เหรอว่า ไม่ ไม่ ว่า "อยากมาจริง ๆ เหรอ?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีคำถามต่อมาได้นะคะ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ โอ้โฮ คุณพูดนี่เห็นภาพเลยล่ะค่ะ ก็ โอ้โฮ ถ้าอย่างงั้นก็ควรที่จะโทรไปบอกเขามากกว่า เข้าใจเลยล่ะค่ะ แล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่คุณมา อ่า รับฟังอะค่ะ รับฟังเราระบายแล้วก็ให้คำแนะนำดี ๆ ทำให้มองคิด อ่า ทำให้เห็นในอีกแง่มุมหนึ่งว่า จริง ๆ แล้วเนี่ย ปฏิเสธเพื่อนก็ได้ แต่ว่าควรที่จะปฏิเสธอย่างจริงใจ ปฏิเสธอย่างสุภาพ แล้วก็เล่าเหตุการณ์ บอกเหตุการณ์ไปตามตรงเลยค่ะว่า "จริง ๆ แล้วเนี่ยเราก็มีงานกับที่บ้านแล้วจริง ๆ ต้องขอโทษเพื่อนมาก ๆ เลยที่ไม่สามารถที่จะไปร่วมงานได้" แต่ว่าเราก็จะส่งของขวัญไปให้เขา แล้วก็ เอ่อ "ถ้าเกิดว่ามี เอ่อ หลังปีใหม่มีเวลาว่าง ก็มาเจอกันได้" อย่างเงี้ยค่ะ ก็เชื่อว่าเพื่อนเนี่ย น่าที่จะเข้าใจอะค่ะ ถ้าเกิดว่ายังงอแง ยังไม่เข้าใจอีก ก็ถ้าเกิด ว่า จบงานคริสต์มาสที่บ้านเร็ว วันรุ่งขึ้นก็อาจจะขับรถไปหาเขาก็ ได้ ถ้า เกิด ว่า เขาก็จะแบบเสีย ใจ งอแงอยู่นั่น หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็เข้าใจได้แหละค่ะ เพราะแบบ คือเพื่อนคนนี้เขาก็แบบค่อนข้างขี้น้อยใจด้วยแหละค่ะ แบบมีอะไรนิดหน่อย เขาก็จะมองว่า "เพื่อนไม่รักเขาหรือเปล่า?" ด้วยความที่เราก็ เอ่อ ไม่ได้เจอ กัน ปีหนึ่งก็เจอกันแบบ โอ้โฮ นับครั้งได้ ครั้งหรือ 2 ครั้งเอง ก็เลยกลัวว่าเขาจะน้อยใจ แต่ก็เข้าใจได้ค่ะ ด้วยความ ที่เพื่อนก็ อ่า เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะ ยังไง ก็ เดี๋ยวเราจะนำวิธีที่คุณแนะนำเนี่ยค่ะไปปรับใช้นะคะ แล้วก็เชื่อว่าเพื่อนของเราน่าจะเข้าใจเลยแหละคะ ขอบคุณมาก ๆ เลย ค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม <laughs> อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ